Heeh, terus gimana caranya mengatur supaya si botol itu ber bisa berbentuk gitu loh, Kak, aku lagi mikirnya itu. Iya iya tau, cuma maksudnya kan, eee, berarti kan, eee, di bawah i di pe kalau dia berdiri, posisinya kan sumbunya tuh ada tuh, nyungcung di atas ya, terus kita tumpuk lagi gitu di atasnya? Kan mati?
Botolnya banyak, Kak. Botolnya banyak. Heeh. Betul. Iya, dengan denga enggak enggak ditumpuk. Jadi kan bisa pakai kerangka gitu loh, Kak. Dibikin, eee heeh, kerangka misalnya berbentuk, eee, apa, lebar gitu ya. Jadi si botol ini tetep enggak bersentuhan sa antar satu dan yang lainnya gitu. Bukan, bukan ditumpuk gitu.
Oh, pake Oke. Oh, m dan bukan ditumpuk itu juga ya? Oh, iya iya, oh kebayang kebayang. Nah terus, eee, apa yang, eee, mereka apa ya, maksudnya, dengan mereka melakukan itu tuh, tujuannya tadi untuk apa, Kak? Apa kayak
Un
ada tujuan tertentu atau cuman asal biar ada hiasan aja gitu, Kak? Tapi yang kayak dibikin kayak "masif" gitu ya, tanda besar tanda kutip lah ya.
Oke. Betul betul betul. Jadi memang, eee, secara filosofinya nih ya, Kak, yang aku tanya-tanya nih, sama temenku, itu kan leba apa, puasa itu kan istilahnya mem membakar pahala, eh membakar dosa gitu ya. Jadi ma mu heeh, jadi si manusia yang berpuasa ini, menjadi bers bercahaya kembali gitu, bersinar kembali gitu. Nah, karena sudah bersih dari dosa gitu. Nah, karena manusianya sudah bercahaya, maka kotanya pun dibuat bercahaya, gitu asal-usulnya, Kak. Heeh, filosofinya. Betul.
Hmm. Mhm mhm. Iya, betul. <gasps> Cukup aneh. Berdosa. Ah, oke. Heeh. Oh gitu, heeh, iya iya. Tapi kan maksudnya menarik gitu ya, filosofisnya itu menarik sekali gitu, untuk diini. Nah, eee, kalau Kakak lihat itu, maksudnya kan kayak itu rangkanya pasti lumayan besar ya, kerjaan yang bisa emang sehari selesai atau kayak butuh waktu memang lebih lama dari itu?
Iya.

Kak, kamu ada enggak sih, cerita tentang, misalnya kayak pengalaman kamu, gitu ya. Pas lagi jalan-jalan ke mana, terus, itu di situ tuh, ada kayak, eee, tradisi atau acara, eee, lokal, gitu ya, yang lagi dilaksanakan, gitu. Misalnya, kayak upacara apalah, atau, eee, apa ya, yang gitu-gitu deh, Kak. Ada enggak? Yang bikin, apa ya, kayaknya seru dan per bikin orang penasaran?
Oh, iya. Oke, ada Kak, ada. Jadi, eee, wak aku kan, eee, bekerja di tempat yang ini ya, apa, suka waktu itu tuh, awal-awal karir lah, baru lulus tuh, suka ini Kak, apa, pindah-pindah dipindahin lah, gitu ya. Jadi, bagian survei di lapangan, gitu, jadi aku heeh, ditugaskan, gitu, ada yang survei, ada yang ditugaskan, Kak, beda juga tuh. Memang, jadi heeh, jadi memang lumayan sering, tidak di kota asal gitu ya, selama beberapa tahun, itu. Jadi, nah salah satunya, daerah yang aku tempati itu, di Gorontalo Kak, gitu. Jadi aku kurang lebih, ya 1 1/2 tahun lah, kurang lebih ada di sana, tuh. Nah mhm, <sniffs> gitu, dan, eee, di sana tuh, ada sebuah tradisi yang menurut aku, nggak ada nih, di mana, di Jakarta, gitu, di tempatku, namanya itu Lebaran Lampu Kak, gitu. Nah, jadi Lebaran lah Lebaran Lampu kan, kalau Lebaran kita tahu ya, a a habis puasa, Lebaran, gitu. Nah, kalau ini dia mulainya itu, kurang lebih, eee, 7 hari, gitu ya, seminggu sebelum Lebaran. Jadi, warga di sana, dia menyalakan lampu, gitu ya, lampunya itu terbuat dari kayak ba botol-botol kaca, gitu ya, bekas minuman. Kayak, kalau Kakak tahu kayak minuman, apa, berenergi, gitu ya, Kratingdaeng, atau apa, gitu ya, kan, botolnya kayak gitu ya, tahu ya. Nah, itu diisi dengan minyak, terus tutupnya dibolongin, dimasukin sumbu di situ, jadi dinyalainlah, gitu. Jadi, ter penerangan jalannya itu, eee, berubah, tadinya mengandalkan listrik, nah jadi pakai lampu-lampu yang, ini, kebakar gitu ya, api, begitu. Dan, di sana kan, juga, ini ya Kak, apa namanya, banyak, <smacks lips> tanah-tanah yang masih kosong, gitu ya, enggak enggak semuanya bangunan, gitu, enggak semuanya ruko, ataupun, enggak semuanya rumah, ada lah, lapangan-lapangan kecil ya, tanah kosong. Nah, di tanah kosong itulah, eee, si lampu-lampu ini disusun, supaya jadi lebih menarik, ada yang ben bentuknya kayak bunga, ada yang mungkin disusun-susun, kayak, bentuk kayak piramid, gitu Kak. Jadi, eee, itulah atraksi hiburannyalah, kalau, menjelang Lebaran, seperti itu Kak.
Mmm, gimana tuh? Mhm mhm. Mhm? Oh, ditugaskan kali, Kak. <chuckles> Heeh. Oh, iya iya. Oh, beda lagi? Oh, heeh heeh. Oke. Wah! Lumayan ya, lama? Mmm mhm, gimana tuh? Hah? Apa itu? Apa itu Lebaran Lampu? Heeh heeh. Oke. Aha. Oke. Oh, heeh heeh. Oh, oke. Mhm. Hari itu Oh. Oke. Heeh heeh. Mhm mhm.